¿Cómo controlas el tiempo que pasas frente a las pantallas?
Bueno, pues, la verdad es que no es así como que tan fácil, porque, bueno, tú sabes que, eh, actualmente, pues, todo mundo estamos rodeados de pantallas todo el día, ¿no? Desde la computadora, el celular, la televisión, el Nintendo, bueno, ese, y es nuestra vida diaria sí, exacto. Y, pues, la verdad es que es nuestra vida diaria y también es como, mm, pues, nos ayuda a hacer la vida como más fácil, muchos dependemos como de la computadora para realizar un trabajo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo quisiera sí tener como de pronto un día así de no quiero saber nada de la tecnología, me quiero desconectar, pero, pues, bueno, no se puede, ¿no? Finalmente, eh, pues, te digo, yo, mm, de 8 a 5 estoy pegada a mi computadora, porque es mi mi tiempo de trabajo, y que si no, el teléfono para los amigos y tal. Pero a mí lo que me ha funcionado mucho es que a partir de las 9 de la noche se acaban las pantallas para mí, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en mi teléfono tengo la función de no molestar. Entonces, pues, me olvido de las notificaciones, de las llamadas y de la tentación de tenerlo, pues, todo el tiempo.
<laughs> Completamente. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, claro. Okey, okey, sí.

Sí, sí, sí, completamente. O sea, es que sí es es bien bien curioso, ¿no?, porque de todos modos no no se puede. <chuckles> Meramente, no se puede. Y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, no puedes dar consejos sin sonar como mamá porque, pues, es que creo que es lo necesario, ¿no? También es poder guiarlos, es poder guiarlos a que, pues, obviamente no no no entren en una perdición o en una ruina porque la verdad a las las redes sociales creo que son la adicción más silenciosa que actualmente ha surgido. O sea, porque no es ni siquiera una sustancia, no es ni siquiera algo que tú tengas que comprar, no es ni siquiera lo lo que tengas que invertir dinero, sino simplemente con que tengas el teléfono y la conexión a internet ya. Ya es más que suficiente para que puedas llegar a este punto, ¿no? Pero, pues, mira, la verdad es que estos consejos sí funcionan bastante. Funcionan bastante el hecho de que, pues, a lo mejor les tengas arraigado todo este tema de la lectura y, pues, que también, ¿no? Me imagino que son es lectura del libro, ¿no? <chuckles>
<chuckles> Sí. Sí, exacto, sí, sería muy muy contradictorio, ¿no? Que le dijera: "Bueno, descárgatelo en tu teléfono y ahí lo lees". Sí, no, es el típico así, del librito de papel. Lo llevo a la librería para que él lo escoja, ¿no? Porque tampoco es como de imponer y decirle: "A ver, vas a leer esto porque yo quiero". No. O sea, se trata de que lo disfrute, luego lo comentamos, entonces sí es una experiencia padre también.
Sí, sí, sí. <chuckles> <chuckles> Descárgate tu PDF. Sí, sí, sí. Perfecto, sí, sí, sí. <chuckles>